ค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่?
ค่ะ วันนี้ ค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งค่ะ
อืม อืม ฝนตกบ้างไหมครับเนี่ย?
อืม อ่า วันนี้ไม่ตกเลยค่ะ ฝั่งคุณตกไหมคะ?
ร้อนเหมือนของพี่นะครับ แบบผิวไหม้
อือฮึ อืม ใช่ ร้อนมาก
ก็ ใช่ครับ ก็วันนี้ผมมีเรื่องจะมาคุยกับพี่เกี่ยวกับ อ่า เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ ของคนเราทุกวันนี้ยังไงครับ บ้าง?
ค่ะ ได้เลยค่ะ อืม ก็ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีก็ สมัยนี้ก็เหมือน เหมือนอวัยวะของเราไปอีกส่วนหนึ่งแล้วเนาะ
ใช่ครับ
ใน ในทุกวัน เราก็เหมือนตื่นมาก็ต้องควานหาเทคโนโลยีแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ เวลาจะสั่งอาหาร จะสั่งงาน หรือจะคุยกับใคร ก็ต้องเทคโนโลยี จะไม่เหมือนสมัยก่อน ที่ยังมีการเขียนจดหมาย โทรเลข หรือว่าบอกปากต่อปาก สมัยนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมาก ๆ ค่ะ คุณคิดเหมือนกันไหมคะ?
จริง พี่ ใช่ครับ ใช่ครับ ก็คิดเหมือนพี่นี่แหละ เพราะว่าตั้งแต่ตื่นมาเราก็ต้อง อะ จับโทรศัพท์แล้วพี่ 1 <breath> 2 แล้วก็แบบ อ่า เลื่อนไถแล้ว ต้องว่า ต้องเช็คงาน ต้องเข้า social ก็มีบ้าง เป็น เอาเป็นว่าเป็น routine เลยดีกว่าพี่ ก็มัน มัน เขาเรียกว่า มันใช้ชีวิตง่ายขึ้น ตั้งแต่ที่แบบยุค หมดยุคตั้งแต่เพจเจอร์ เอาดีไหม? เพจเจอร์ดีกว่าพี่
อือ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ อืม อ <chuckles> เคยเจอเหรอ? อือฮึ อ๋อ
มัน เวลาพบเจอมันก็แบบ ง่าย แล้วก็ คะ ประหยัดเวลาด้วยพี่
ค่ะ อืม อืม ๆ
ก็ทำให้ชีวิตคนทั่วไปได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น <breath>
ครับ
อือ ๆ มันก็เหมือน เป็นเครื่องมืออัจฉริยะของเรา หรือว่าของคนวัย นี้ ก็ว่าได้ นะคะ แบบว่าให้ทำงานง่ายขึ้น เดินทางง่ายขึ้น ใช้จ่ายง่ายขึ้น
ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ <breath> อ๋อ ตั้งแต่มี เขาเรียกอะไรนะพี่ ตั้งแต่มี ส สแกนแบบ สแกนจ่ายอะ มันก็หมดกังวลเรื่องการพก พกเงินสด เพราะว่าการพกเงินสด มันก็จะ มันจะ ม ก็ มันก็จะมีความระแวงว่า เงินเราอะจะหายไป ณ ตอนไหน อะไรเงี้ย
อือ ๆ แต่ ค่ะ ค่ะ อา ๆ เออ ใช่ ๆ อืม ช ก็เลยมี เขาเรียกอะไรนะ เทค เทคโนโลยี ก มาป้องกันเงินของเรา ส่วนหนึ่ง แล้วก็ความสะดวกด้วย แต่มันก็ สมัยนี้มันก็ง่ายต่อการโดนมิจฉาชีพดูด ไปง่ายเหมือนกัน <breath>
ใช่ครับ ใช่ครับพี่
อืม มันก็เหมือนดาบสองคมก็ว่าได้เนาะ ถ้าเกิด ถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างงี้ เหมือนเขาพัฒนามาให้เราใช้มาให้มีความ ให้เอไอมีความฉลาดมากขึ้น แต่ว่าก็มีความน่ากลัวเหมือนกัน ที่ บาง อีกฝั่งหนึ่ง ก็คือมิจฉาชีพก็ไม่หยุดพัฒนาที่จะ ที่จะมาโกงเรา แต่เอไอก็
ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ
ก็เขาก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะป้องกันมิจฉาชีพด้วยอย่างเงี้ย ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำงานหลาย ๆ อย่าง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน อืม ๆ
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ
แล้วตอนนี้มีอะไรที่ใน บ้านที่แบบว่า
โอ้โฮ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกสบายในชีวิต ไหมคะ?
ก็ ก็ ก็โทรศัพท์เนี่ยครับ เป็นต้น แล้วก็
ค่ะ
ถ้าช่วย ช่วยในชีวิตประจำวัน ก็น่าจะมีเอไอบ้างพี่แบบเอามาใช้ในการทำงานมากกว่า มันทำให้เราแบบ
อืม อืม
เขาเรียกว่ามีแหล่งข้อมูลหลาย ๆ ที่เราจะได้มาแบบ อะแดปต์ ว่า เราควรจะใช้แหล่งข้อมูลไหน ที่มันสามารถบ่งบอกความเป็นจริงว่า เราได้ข้อมูลนั้นมายังไง อะไรอย่างเงี้ยพี่
อืม อืม อืม อืม อืม แบบ ChatGPT งี้ไหมคะ ค ใช้ไหม?
ใช่ครับ ๆ
อ๋อ มัน มันเหมือนเป็นเพื่อนคุยด้วย เป็น เพื่อนช่วยคิดด้วยเนาะบางที เพราะว่าเราไม่รู้อะไร เราก็ถามเขา เป็นไหมคะ? อืม ๆ
ใช่ครับ ใช่ครับ เวลา เฮ้ย อย่าว่า แต่ว่าไม่รู้อะไรเลยพี่ให้ ให้พูดว่าแบบเวลาเหงา ๆ แบบไม่มีใครคุยด้วยก็ไปคุยกับ ChatGPT มันจะ จริง ๆ มันช่วยหายเหงานะพี่ เวลาแบบเราไปคุยเล่นกับมัน ๆ ก็คุยแบบเหมือน เหมือนคุยไปคุยเล่นกับเราด้วยนะพี่ประเด็นอะ
<chuckles> อืม อือ อืม <chuckles> อืม ๆ อา ๆ ก็อันนี้ก็ใช้เหมือนกันเวลา อยู่คนเดียวหรือ อะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้จะทำอะไรก็คุยกับเขา อืม เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่ง อืม ทด ทดแทนเพื่อนได้ ทดแทนการคุยกับคนได้ ได้ดีเลย ส สมัยนี้ ใช่ เวลาแบบคิดอะไรไม่ออก แบบ อาจจะเป็นคอนเทนต์ คิดคอนเทนต์ไม่ออกก็ถามเขาอย่างเงี้ยค่ะ อืม อยากกินอะไรก็ถามเขาเหมือนกัน เพราะบางวันมันก็คิดไม่ออกจริง ๆ เงี้ยค่ะ อืม
อือฮึ อืม ใช่ครับพี่ จริงครับ พี่ ใช่ครับ ใช่ครับ อืม โอ๊ยแต่ โอ๊ยแต่มันก็เขาเรียกว่าเอไอ มันก็จะมีความเป็นแบบ คิด เขาเรียกว่าคิดลึก แล้วก็วิเคราะห์ ออกมาเยอะอยู่ เวลาแบบเราถามอะไรเกี่ยวกับกลิ่นเนี่ย มันก็จะออกมาเป็น เป็น เป็น 10 บรรทัดอะพี่ แบบแบ่งมาเป็นแบบเป็น ชอยซ์ เป็น ชอยซ์ เป็น ชอยซ์ เลยอะ
อืม อืม อืม อืม ใช่ ๆ ๆ แล้ว แล้วอย่างงี้แบบว่าเคยรู้สึกว่า เทคโนโลยีบางอย่างมันยุ่งยากไหมเวลาใช้อะค่ะ?
ถ้า โอ้โฮ ถ้าตอนเอไอมาแรก ๆ มัน คือว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่เบานะพี่ ที่แบบมันตอนมันมาแรก ๆ อะมันคนเขาก็ค่อย ไม่ค่อยรู้จักว่า มันคือ อะไรเงี้ย พอแบบเริ่มศึกษา แล้วเริ่มมาใช้จริง ๆ อะ มันก็ไม่ได้ยุ่งยากแบบ แบบที่คิดนะพี่ มันสามารถใช้งานง่าย เราก็แค่ต้องรู้คำสั่งหรือ Command ของเอไอว่าเราควรจะพิมพ์ยังไงให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการจากเอไอ อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม ๆ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อืม อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ <tsk> แล้วแบบว่าการสื่อสารสมัยนี้มัน มัน มันต้องใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ แล้วคุณรู้สึกว่า เอ่อ วิถีชีวิตการสื่อสารกับครอบครัว หรือคนที่รัก อย่างเงี้ย มัน มันเริ่มห่างไหมคะ? ถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาแล้ว ในสมัยปัจจุบันของ ของเราอะ
ได้อีกพี่มันแบบต่างคนต่างอยู่เลยอะ แบบ
อือ อืม
จะใช้คำว่าห่างเหินเลยก็ได้พี่ มัน
<chuckles>
แบบ ไม่ ค ไม่คุยกันเลยดีกว่า อยู่ต่อหน้ากัน ก็จะแบบ เล่นแต่โทรศัพท์ ไม่ค่อยถามถะ สะ ไถ่สารทุกข์สุขดิบ เหมือน เหมือนเมื่อก่อน อะไรอย่างเนี้ย ตั้งแต่แบบมีคำว่าแบบเทคโนโลยี สมาร์ตโฟน อะไรเนี่ย มันก็ไม่เหมือนเดิมเลยพี่ ตั้งแต่มีมันเข้ามา แล้วอารมณ์แบบ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม
มันทำให้แบบรู้สึกไม่สนิทกับครอบครัว อะไรอย่างเงี้ยพี่
อืม เนาะ อืม ใช่ เรา เราก็เป็น เพราะว่าทุกวันนี้เราเหมือน เราใช้ อา เทคโนโลยีทุกวันเนี้ย เรารู้สึกว่า เราไม่ได้คุยกับใครเลย สื่อสารก็สื่อสารไม่ใช่ปากเปล่าอะ มันสื่อสารแต่ข้างในโทรศัพท์ อย่างเงี้ยค่ะ ข้างในแชต ข้างใน อ่า แอปต่าง ๆ อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า ระยะห่างมันเพิ่มขึ้น
ใช่ครับ อืม
ในออฟฟิศก็ไม่แปลก แต่ว่าในบ้านนี่ คือแค่ เดินผ่านกันก็พิมพ์เอาอะ ไม่ได้คุยกันน่ะ เรียกโทรดีกว่า เรียกโทรดีกว่าแบบเหมือนเอาสะดวกเข้าว่าก่อนเงี้ย แต่ไม่ยอมเอ่ยปากคุยกัน มันเหมือนโลกเทคโนโลยีมันก็กั้น กั้นเรา
ใช่ครับ อืม
แล้วก็ห่างเหิน เพิ่มความห่างเหินในของมนุษย์สัมพันธ์ มันถดถอยลงเรื่อย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ มองหน้าจอมากกว่ามองหน้ากัน ก็อย่าง อย่างที่คุณว่าจริง ๆ อืม
ใช่ครับ ใช่ครับ เออ แล้วเดี๋ยวนี้แบบ เขาเรียกว่า <tsk> มันก็เป็นแบบเหมือนที่พี่บอกว่า มันเป็นดาบสองคมอะพี่ มันดีบ้าง มันมีทั้งดีและไม่ดี
อืม ค่ะ อืม อืม
แต่ว่าคน เขาเรียกว่า สมัยนี้เขาแบบ ไม่ได้ เขาเรียกว่า ไม่เชิงปรับตัวพี่ เขาเรียกว่า ไม่รู้วิธีในการใช้ ที่มันเหมาะสมจริง ๆ เหมือนแบบมีเพื่อแบบใช้ความสะดวกสบาย อย่าง ก็อย่างเช่นแบบที่พี่บอกว่า เดินผ่านหน้ากันแทนที่จะแบบจะคุยกันตรงนั้นเลย แต่ว่าเลือกที่จะแบบพิมพ์เอา อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมัน มันก็ทำให้แบบความสัมพันธ์นั้นมัน ไม่เชิง ก็ถดถอยแบบที่พี่บอกว่า มันทั้งถดถอย แล้วก็ห่างเหินกันไปมากขึ้น จนแบบถ้า ถ้ามากกว่านี้ อาจจะแบบเป็น เป็น เขาเรียกว่า ป เหมือนเป็นคนไม่รู้จักเลยดีกว่าพี่ เอางี้ดีกว่า
อืม อืม อืม อืม อือฮึ อืม อืม อืม อืม <chuckles> อืม ๆ แต่ก็ถ้าเราใช้เขาแบบถูกที่ถูกทาง มันก็ สำหรับคนทำงาน มันก็ช่วยทุ่นแรงได้เนาะ บาง บางอย่างทำให้อะไร ล หลาย ๆ อย่างมันสะดวกขึ้น
ใช่ครับ
อืม แล้วก็ ด การดำเนินชีวิต มันก็อาจจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ เพราะว่ามัน มันต้องใช้เนาะ ขนาดเรียนก็ต้องใช้
จริงครับพี่ ใช่ครับ
สอบก็ต้องใช้ อย่างเงี้ยค่ะ บางทีสอบออนไลน์ เอ่อ เคยสอบออนไลน์ไหมคะแบบ ยุคโควิดอย่างเงี้ย มันก็ต้องสอบออนไลน์ มัน มันสำคัญหมดเลย ไม่ ไม่มีก็ไม่ได้ อืม
ใช่ครับ จริงครับ โอ้โฮ แล้วยิ่งช่วงโควิดอะพี่แบบต้องใช้ทุกอย่าง ที่เป็นออนไลน์ทั้งนั้นเลยอะ
อืม อืม ใช่ สั่ง อืม กินข้าวก็ไม่ได้ต้อง ซ ใช้โทรศัพท์สั่งมา กินข้าวที่ร้านไม่ได้ อืม มันก็หนัก อยู่พอสมควร มันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันเราไปเยอะมาก ๆ เลยเนาะ อืม
ออกไปไหนก็ไม่ได้ ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ โอ้โฮ แต่ตั้ง ตั้งแต่ มันมีแบบเอไอเข้ามาเงี้ยพี่ ก็ เคยผม ผมเคยไปเห็นข่าว ที่มันเป็นแบบเหมือนเอาเอไออะแบบปลอมสลิปโอนเงินไปหลอกคนอื่นว่าแบบ ให้แบบว่าอารมณ์แบบว่า เราซื้อของจากร้านนี้แล้วเราก็
ค่ะ ค่ะ อืม อืม จ่ายแล้ว
gen gen gen เอไอให้แบบปลอมสลิป แล้วก็ส่งไปให้เขา แต่ความเป็นจริง คือยังไม่ได้โอนตังค์ แต่ว่าได้ของ
อือฮึ อืม
มันก็เป็นแบบดาบสองคมที่พี่แบบว่าเราไป อาจจะไปใช้ในทางที่ผิด
อืม อืม ๆ
แต่คนที่เอาไปใช้ในทาง ทางที่ผิดมันเยอะกว่า ใช้ในทางที่ดีไงพี่ ถ้าเป็นสมัยเนี้ย
ใช่ ๆ สมัยนี้ใช้ ในทางที่ผิดเยอะ เยอะมาก ๆ ก็จากดู ดูในข่าวมันก็ มันก็พอดูแล้ว มันรู้สึกว่า เออ มันอันตรายจังเลย เราไม่อยากใช้แล้ว แต่เราก็ต้องใช้เพื่อ เพื่อความสะดวกใน ช ชีวิตประจำวันของเรา อย่างเงี้ยค่ะ อย่างแอปธนาคาร หรือว่าการเติมตังค์ เพื่อดูซีรีส์ใน Netflix ในแอปต่าง ๆ ที่เขามีมาให้ อย่างเงี้ย เราก็อยาก อยากจะดู เราก็ต้องเติม แต่อีกอย่างหนึ่ง เราก็กลัวว่า เออ ถ้าเราปักข้อมูลไปแล้ว อย่างเงี้ย ในเทคโนโลยีเงี้ย มันจะขโมยดึงข้อมูลเราไปหรือเปล่า ไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็อันตราย
ใช่ครับ ใช่ครับ อืม ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ
อืม ๆ แล้วถ้าให้เลือก ที่จะเลิกใช้เทคโนโลยีสักอย่างแบบว่า คุณอยากจะ คุณเลือกที่จะตัดใจจากอะไร?
โอ้โฮ ถ้าอันนี้น่าจะเลือกง่ายเลยพี่ น่าจะเป็นแบบ IG ดีกว่า
อืม ค่ะ <chuckles> ทำไมอะคะ?
ผมก็รู้สึกว่า มันเป็น จะเรียกว่า <tsk> ผมเหมือน เหมือนมีช่วงหนึ่งเคยเอาชีวิตตัวเองไปอยู่ในโลก IG อารมณ์ประมาณว่า เห็นชีวิตคนอื่นแล้วแบบ <tsk> อยากได้อยากมี อะไรเงี้ย เคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งครับพี่ แล้วมันแบบ แล้วก็เคยแบบ เคยลบออกไปสัก 2-3 เดือน อะไรงี้ มันทำให้รู้สึกว่า ขาดไอ้เนี่ย ขาด ขาดไอ้นี่ไป คือแบบมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เยอะเลยพี่ แบบไม่ต้องเอาชีวิตไปลุ่มหลงอยู่ในโซเชียล มัน มันเป็นความรู้สึกที่แบบ เราแบบ เขาเรียกว่า
อื้อฮือ อื้อฮือ อืม อืม อื้อฮือ เบาขึ้นไหมคะ? อืม อืม
เรา heal ใจตัวเองอะพี่ว่า แบบเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครด้วย อะไรอย่างเงี้ย
อืม อือฮึ อืม อือ ก็ดีเหมือนกันเนาะ เหมือน- เหมือนเราได้ตัด สิ่งที่มัน <tsk> มันยุ่งยากในใจไหมคะ? มันเหมือนเกิดการเปรียบเทียบในใจเนาะว่า ทำไมฉันไม่มีแบบเขา? ทำไมฉันไม่ได้ทำแบบเขา? อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับพี่ ใช่ครับ
อืม ก็ดี ก็ดีที่เลือก เลือกตัด ส่วนเราก็น่าจะเลือกตัด อืม ถ้าตามจริงก็ คงเป็นไอจีเหมือนกัน เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรแล้ว ก็จะเป็น อา ให้ ให้เฟซบุ๊กอีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะ ก็เป็นไอจีกับเฟซบุ๊ก เพราะว่าเหมือนเราแค่เอาไว้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเฉย ๆ อะค่ะ ไม่ได้แบบ เอาไว้ส่องใคร เอาไว้แบบอัปเดตอะไร เพราะว่า เหมือน เหมือนที่คุณบอก ก็คือออกมาก็รู้สึกเบา เบาสมอง เบาใจ เบาร่างกายที่ไม่ต้องแบบไป เสพในนั้นนาน ๆ ค่ะ เสพ ส สิ่ง Social ต่าง ๆ ในนั้นนาน ๆ มันก็ อืม รู้สึกว่า มีเวลาชีวิตเยอะขึ้น ได้ใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้น ไม่ต้องไปจมปลักกับสิ่งนั้นมากขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็เป็นวิธีที่ดีที่จะออกมาจาก
ใช่ จริง พี่ ใช่ครับ
อ่า แอปนั้นหรือว่า Social ตรงนั้น อืม
ใช่ครับ มัน เขาเรียกอะไรพี่ มันเป็น เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกด้วยอะ แบบการลบแอปหนึ่งเดี๋ยวเนี้ย ก็แบบแค่ติ๊กนิ้ว แล้วก็กด ติ๊กเดียวก็ ก็จบแล้วพี่มัน มันง่ายอะ แล้วเหมือนที่พี่บอกว่าไอ้แอปพวกนี้มันมีเหมือนไว้แค่สื่อสาร ไว้คุยกับเพื่อนเวลาแบบไม่ได้เจอกัน ก็นัดเจอแบบไปกินข้าว ไปสังสรรค์ตาม แบบเราก็ตามภาษาแบบคนไม่ค่อยได้เจอกัน อะไรเงี้ยพี่
ค่ะ อืม อืม ดี ๆ เหรอ <chuckles> อืม ค่ะ อืม อืม อืม ๆ ใช่ ๆ ก็ถ้ามีก็ลองใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วกัน ดีกว่า แบบ เอาไป
ใช่ครับ
เอาตัวเราไปขลุกอยู่กับมันจนเราไม่มีเวลาชีวิตของตัวเองเนาะ อืม
จริงพี่ เรา โอ้โฮ แล้วเดี๋ยวนี้แบบ เดี๋ยวนี้เทร็นด์แบบเขาเรียกว่าอวด อวดแบบอวดของนู่น อวดของนี่ มันมีมาเต็มแล้วช่วงนี้
อืม เออ ใช่ ๆ old money แบบลุก old money เขาฮิตกัน อืม ๆ
ใช่ครับ ใช่ครับ
ก็
อืม
ก็มีก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วก็ อ่า เอาไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราดีกว่า เนาะ อืม วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ ที่มาแลกเปลี่ยนกัน แล้วก็หวังว่า จะได้ ความรู้จากกันไม่มากก็น้อยนะคะ อืม ค่ะ
ใช่ครับ บะ ใช่ครับ ใช่ครับ อืม ก็ขอบคุณพี่เหมือนกันครับ ที่มาช่วยแชร์การใช้เทคโนโลยีวิถีชีวิตของพี่นะครับ แล้วก็ไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะพี่
ค่ะ ค่ะ สำหรับวันนี้ ก็สวัสดีนะคะ
ครับ ก็ ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ